Bạn này, có bao giờ ấy, là bạn từng gặp một cái tình huống nào ấy, khiến cho bạn phải suy nghĩ lại về cái lượng bài tập mình giao cho học sinh không bạn?
Ừm. Ờ, có nha. Thì mình là một người giáo viên nè. Ờ, hồi đó mình nhớ là mình đi làm cái năm đầu tiên á bạn, thì nhà trường mình cái nói với mình rằng là, ờ, "Đảm bảo là phải giao từ 5-6 bài tập về nhà cho học sinh làm," ờ, "để học sinh khỏi đi ra ngoài đi học thêm" á bạn. Thì mình lại ờ, bởi vì là ban giám hiệu nhà trường người ta đưa xuống cái lệnh như vậy. Thì ở bên dưới mình cũng phải chấp nhận mình làm thôi, đúng hông? Nên là trời ơi, mình giao từ 5-6 bài tập cho học sinh, thì nhưng mà nha, sẽ có những cái ý kiến của gia của phụ huynh, cũng như là học sinh riêng. Ờ, học sinh thì nói là nhiều bài tập quá, học sinh không có thời gian làm. Ừ, ngoài ra ừm, bởi vì bạn hiểu hông? Ban giám hiệu người ta có rất là nhiều cái tiêu chí cũng như là yêu cầu đưa xuống, ví dụ như là, ờ, ờ, cho học sinh học bài trước ở nhà để khi mà lên trường thì giáo viên có thể là nhẹ nhàng hơn, dạ giải ờ, giảng bài nó cũng sẽ nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Ờ, nhưng mà cái lượng
Ừm. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ồ. Đúng rồi. <laughs> Ừm, ừm. Ừm. Ồ, nhưng mà đấy là trên lý thuyết thôi hả? <laughs>
Đúng rồi, mà cái lượng bài tập đem về nhà thì trời ơi, quá là nhiều luôn. Vậy thì có phải là đang ép sức học sinh hông? <laughs>
Ừm. Đúng rồi, mình cũng đã từng là học sinh mà, nên là mình biết là, ờ, nó sẽ khó có thể là sẽ bị, gọi là, bị ép như thế này.
Đúng rồi bạn. Đúng rồi, chính xác. Thì khi mình là giáo viên thì mình cũng đã trải qua một thời học sinh rồi, nên là mình cũng phải hiểu chứ, đúng hông? Mà tại vì á là cái <laughs> cái lệnh ở ban giám hiệu người ta đưa xuống, ừ, thì trời ơi là giáo viên phải làm thôi. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Yêu cầu ha. Ừm. Nhưng mà ấy, ở trong cái trải nghiệm của bạn nha, thì bạn nghĩ rằng là cái điều gì khiến cho bài tập về nhà nó trở nên nó thực sự hiệu quả nè, chứ không phải chỉ là để giao cho đủ ấy bạn?
Ừm. Ừm. Cái điều mà mình nghĩ là đưa bài tập về nhà cho học sinh mà học sinh làm hiệu quả, đó chính là cái phương pháp giáo viên nên áp dụng ở trên trường, đó chính là, ờ, dạy học xong, rồi không chỉ là dạy, à, về mặt kiến thức, lý thuyết không, mà cũng phải có lồng ghép thực hành vào trong đó nữa. Thì học sinh mới có thể là, ờ, tiếp xúc với những cái bài, những cái con số, những cái số liệu cụ thể, để mà học sinh về, rồi sau đó là học sinh làm bài nó nó nhanh hơn nè, cũng như là nó hiệu quả hơn á bạn.
Ừm. Ồ. Ừm. Ồ, đúng rồi ha. Có nghĩa là không phải là ở trong cái phần là giao bài tập về nhà, mà là có lẽ là từ ngay ở trên lớp rồi. Mình phải có thiết kế một cái lộ trình bài giảng, cách giảng dạy thế nào cho là học sinh của mình có thể được, gọi là, thâm nhập và hiểu sâu được vào trong cái bài giảng một cách, gọi là, nhiều nhất ha. Nên là từ đó mới khiến cho học sinh rất là dễ dàng trong cái việc làm bài tập về nhà, có đúng không?
Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, chính xác nè. Đúng rồi bạn. Với cả là khi mà học sinh làm ở trên lớp á, thì mình sẽ mình là giáo viên nè, mình sẽ quan sát được là, ờ, ờ, học sinh đó là làm được hay chưa, có chỗ nào là sai sót hay không? Và từ đó là mình nè, là một giáo viên, người ta sẽ hỗ trợ một cách trực tiếp, để giảm sai sót cho học sinh đó bạn.
Ừm. Ồ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì nha, khi mà ở trên lớp, khi mà bạn dạy ấy, thì bạn sẽ thường quan sát học sinh thế nào là để có thể nhận ra rằng là các em đấy đang bị quá tải với bài tập hả bạn?
Ừm. Ừm. À, trời ơi! Cái việc mà quá tải với bài tập đó nha, thì nó có hai cái ơ, nó có hai cái đặc trưng duy ơ, duy nhất. Một á, là học sinh làm không hết bài tập ở nhà, hai á, là khi mà học sinh làm bài tập ở nhà rồi, tìm có thể là, ờ, những cái kiến thức khác. Ví dụ như là mình dạy học sinh lớp hai đi ha, nó làm bài tập về nhà rồi, nhưng mà khi mà mình hỏi tới bảng cửu chương thì các em sẽ không thuộc về bảng cửu chương. Hoặc là cái bài tập của ngày hôm sau thì các em sẽ không biết được bài tập của ngày hôm sau, ờ, và ừm, có một cái nữa mà mình thấy là, ờ, phụ huynh người ta hay, ơ, báo cáo nhiều nhất lên cho giáo viên
Ừm. Ừ. Ồ! Ồ! Ừm. Là cái gì bạn nhỉ?
Đó chính là ừm, đó chính là cái khi mà mình nhớ có một cái trường hợp mà mình mình đi dạy năm lớp 3 á. Thì là học cái em học sinh này là con trai nha, ờ, bình thường là một người học rất là giỏi luôn, rất là siêng học luôn. Nên là, ờ, cái bài tập mình giao ở trên trường nè, hay là bài tập về nhà, hay là, ờ, những cái yêu cầu về là đọc trước bài mới nè, hoặc là soạn bài mới rồi bạn, là em ấy làm rất là ô kê. Em ấy làm đảm bảo rất ừm, đảm bảo rất là tốt. Nhưng mà á, mình nhớ có một cái lúc là em bị sốt nhưng mà em vẫn em vẫn, gọi là, ngồi dậy làm bài tập đó bạn. Sợ đúng rồi, sợ <laughs> đúng rồi, bởi vì sợ rằng là, ờ, hiệu trưởng sẽ xuống, hiệu trưởng quan sát nè, hoặc là sợ là, ờ, giáo viên sẽ là la, sẽ là trách móc. Nên là trời ơi, em làm luôn, tới nỗi nha, ừm, mẹ phải dẫn em đi bác sĩ luôn, nên là, <chuckles> ờ, thông qua
Ừm. Ừm. Ồ. Ồ, OK ha. Ôi, chăm chỉ thế cơ à, <chuckles> chăm học thế cơ ạ? Ờ. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ôi, <laughs> đúng là kiểu cái việc đó khiến cho mình phải suy nghĩ ấy nhỉ.
Đúng rồi bạn, mình phải suy nghĩ rất là nhiều về cái, ơ, cái việc là, ờ, làm sao để đảm bảo cái tiến độ cho học sinh, cũng như là cái số lượng bài tập về nhà cho học sinh đó bạn. Trời ơi, mình phải mất mất thật rất là nhiều thời gian để mình có thể là cân bằng nó á bạn.
Ừm. Đúng rồi. Wow, đúng là, kiểu, phải biết làm cách nào để cho các em học sinh, gọi là, không bị cảm thấy quá là bị áp lực cho bài tập về nhà ha. Không phải, gọi là, làm mọi giá, ồ, bằng mọi cách mình phải hoàn thành hết bài tập về nhà thì mới được ha. Mình phải khiến cho các em có cái sự thoải mái và, kiểu, một cái, ờ, một cái gì đó nó cởi mở khi mà đón nhận với những cái bài tập về nhà, đúng không nhỉ? Vậy thì khi mà bạn đã có được cái những cái, gọi là, những cái suy nghĩ rồi ấy, thì bạn đã từng có những cái phương pháp hay là những cái chiến thuật nào bạn từng thử chưa để giảm giảm bài tập nhưng mà vẫn giữ được cái chất lượng học không bạn?
Đúng. Ừm, ừm. Chính xác nè. Ừm. Ừm, mình có nha. Thì, ờ, sau khi mà mình dạy học phần lý thuyết xong á bạn, là mình sẽ cho các em giải tầm 1 đến mình sẽ tận dụng mình chỉ lý thuyết của mình chỉ gói gọn trong vòng 15 phút thôi. Vậy thì 1 tiết học là 35 phút. vậy thì còn 20 phút nữa á bạn, thì mình sẽ tận dụng hiệu quả tối đa nó về 2 cái bài tập ở trong sách giáo khoa nè. Với lại á, nhà trường yêu cầu là, ờ, từ 5 đến 6 bài tập về nhà mà, đúng hông? Thì mình sẽ gạch ngang qua phần bài tập về nhà, rồi mình sẽ cho các em làm khoảng, ờ, 3 câu ở trên lớp và 3 câu còn lại là các em về nhà các em làm bài tập. Nếu như mà thời gian ờ, nếu như mà còn thời gian thì có thể là làm hết 6 bài tập luôn cũng được. Vậy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian về nhà cho các em, cũng như là nó sẽ có một cái khoảng thời gian để các em nghỉ ngơi nè, ờ, và giải tỏa cái, ơ, căng thẳng trong học tập của mình á bạn.
Ừm. Cũng hay đấy nhỉ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thực sự rất là hay luôn ha. Nói chung là tiêu chí vẫn mình vẫn có thể đáp ứng được đó chính là 6 bài tập về nhà 1 ngày ha. Nhưng mà là mình sẽ, gọi là, ờ, giảm đi cái thời gian, gọi là, không có dông dài trong cái việc giảng lý thuyết ha, giảng lý thuyết là nhanh này, nhưng vẫn hiệu quả. Sau đó là mình sẽ giúp các em có thể thực hành luôn. Và cái việc là, kiểu, mình vừa giảng xong và mình thực hành luôn ấy, nó khiến các em có thể dễ vào đầu hơn ha, dễ có thể làm bài tập này. Và nếu làm nhanh nha, thì làm được 6 bài luôn thì đúng là, kiểu, rất là nhẹ nhàng cho các em ấy nhỉ, về nhà không có phải làm gì lắm á. Ừm. Thế thì bạn, ừm, thấy ấy, là cái yếu tố nào nó, gọi là, quan trọng nhất nhỉ khi mà mình cân bằng giữa kỳ vọng học tập nha, với cả là cái sức khỏe tinh thần của các em học sinh ấy bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, chính xác nè. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm sao bạn? Ờ, mình nghĩ là với một học sinh cấp 1 ha, thì cái điều quan trọng nhất đó chính là đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Còn mà với học sinh ờ, với mà học sinh cấp 3 á bạn, thì khi này các em bước vào cái, ơ, độ là, ờ, đi thi Trung học phổ thông Quốc gia đó, cái kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia đó. Nên là mình nghĩ là các em cần phải hành trang cho mình một cái lượng kiến thức rất là nhiều nè, cũng như là một lượng kiến thức ổn định. Nên là khi này về cái việc là sức khỏe thì sức đề kháng của các em cũng đã mạnh hơn các em cấp 1 rồi, nên là, ừm, đảm bảo về cái sự là tiến độ học tập là cao hơn một tí thôi chứ không có, gọi là, vượt trội hơn. Ừm.
Ồ, chuẩn luôn. Ư, ừm. Đúng. Ừm. Hợp lý. Ừm, ừm, hợp lý. Nói chung là cũng không thể nào để cho các em thấy là mình bị áp lực quá là áp lực ha. Và, kiểu, khiến cho cái việc làm bài tập về nhà nó là một cái gánh nặng với các em ấy, thì với đó là hoàn toàn không nên và mình không nên thể tạo ra, khiến cho các em cảm thấy điều đó ha. Giờ vẫn giữ được cái sức khỏe tinh thần là trên hết này, sau đó là mình cũng sẽ, gọi là, điều chỉnh ra cho phù hợp với các em ha.
Đúng rồi, phải cân bằng thôi. Đúng rồi. Sợ luôn á. Ừm. Đúng rồi, ờ, và trong cái quá trình mà mình mình dạy học á bạn, thì mình lại có một cái trường hợp, ờ, một trường hợp này đó chính là, ờ, em học sinh này cảm thấy là, ờ, ở bên trường kia, học sinh với cả phụ huynh luôn ha, cảm thấy là, ờ, ở bên trường kia người ta giao về đây rất là nhiều cái bài tập, nên là người ta muốn nghỉ, người ta muốn không học cái trường đó nữa. Người ta muốn sang một cái trường khác để xem là, ờ, cái cách giáo dục ở bên trường này nó có khác hay không, và những cái phương pháp dạy học nó có hiệu quả hơn cái trường kia hay không, nó nhẹ nhàng hay không á bạn. Thì mình lại cảm thấy là, ồ, không những là phụ huynh đâu, mà là các em học sinh cũng cảm thấy rằng là, ờ, mình đang h mình đang, gọi là, cái cái công sức của mình nó đa cái công lực của mình á bạn, trong cái việc học á, nó đã là tối đa lắm rồi. Nên là đúng rồi, nên là các em mới mới muốn nhảy là, ồ, từ cái trường khác từ cái trường này sang cái trường khác như vậy á bạn.
Ừm. Ồ. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đâu có hạn đâu mà. Ừm. Đùng, đúng rồi, một cách rất là hay luôn, nha. Với cả ấy, không biết là trong cái việc mà, kiểu, để có thể là làm giảm đi cái số lượng bài tập hay là gì đó này, thì không biết là bạn sẽ thường dựa trên cái tiêu chí gì ấy, để có thể là chọn cái phần bài tập nào mình nên giao cho em làm, và phần nào mình có thể là bỏ đi nhỉ?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, mình thường bỏ đi, à ừm, cái việc giao bài tập về nhà á, mình sẽ luôn luôn đảm bảo là, ờ, phần mình không, gọi là, phần giảm hay là bỏ đi đâu, nó, gọi là, ờ, lý thuyết với là thực với lý thuyết với lại là bài tập nâng cao, đúng hông? Ờ, ừm, thì về cái phần cơ bản thì mình vẫn sẽ đáp ứng cho học sinh khoảng từ 1 cho đến 2 bài. Còn 4 bài 4 bài sau á, tại vì là có 6 tổng cộng là 6 bài mà bạn, thì 4 bài sau á, nó sẽ nâng cao theo từ từng cái mức độ của nó, hoặc là từng học sinh, ừm, ờ, có thể là từ cơ bản nè, rồi tới nhận biết nè, sau đó là tới nâng cao và tư duy hơn á bạn. Thì mình vẫn luôn sẽ, ờ, đảm bảo là 3 phần như vậy, chứ không có lược bỏ một cái phần nào hết nha bạn.
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ồ. Ừm, ừm. Nhưng mà, kiểu, có phải là tất cả các em học sinh đều phải hoàn thành đủ 6 phần không? Có những em mà, kiểu, ờ, học lực không tốt đến cái phần bài vận dụng cao ấy, thì, kiểu, mình có bắt buộc là phải làm hết không?
Ừm. Ừm, đối với mình á nha, mình là một cái giáo viên dạy, còn giáo viên khác thì mình sẽ không biết. Mà các em học sinh có thể là thuộc phần là yếu kém hơn một tí, yếu kém hơn trong cái cái cái cái bài nâng cao á bạn, thì mình hay nói với các em là, ờ, các em hông hiểu chỗ nào thì cứ đem xuống trường cho cô. Bởi vì trước khi vào học thì mình sẽ có 15 phút á bạn, 15 phút để các em ổn định cũng như là dò bài học trước á, thì các bạn, à, lên hỏi cho mình thì mình sẽ giải đáp và mình sẽ chỉ cho các bạn. Ờ, nó cũng là một cái cách mà mình cảm thấy rất là hiệu quả vì là, ờ, các em không cần phải làm là đủ đầy đủ hết tất cả là 6 bài tập mà có thể là tận dụng 15 phút ở trên trường đó để các em, ờ, ôn lại cái bài tập đó cũng được mà. Cũng là một cái phần là ôn tập bài bài học trước mà, đúng hông?
Ừm hứm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng nhỉ? Wow, hoàn toàn chính xác luôn. Mình cũng hoàn toàn đồng ý với việc đó đó. Với cả nha, không biết là, kiểu, bạn có một cách nào ấy, có thể là đánh giá xem là cái học sinh nó có thực sự là nắm bắt được kiến thức không? Mà không phải là cần phải làm quá là nhiều bài tập ấy bạn.
Ừm. Ờ. Ừm, có chứ bạn, ví dụ như mình đưa một cái bài nào đó mà các em lên làm, ừm, bài đó thuộc kiểu là nhận biết thôi, ờ, có từ cơ bản này, nhận biết, rồi sau đó mới tới vận dụng cao, đúng hông? Thì mình đưa một cái bài tập khoảng nhận biết thôi là mà em học sinh trung bình của lớp đi, có thể giải được cái bài đó. Thì mình đã hiểu là, ờ, cái phần này là cái phần dễ, cái bài học này là một cái bài học dễ thì các em trong lớp có thể là nắm bắt rõ rồi. Tức là mình cũng có những cái phương pháp ví dụ như là, ờ, cái cái bài tập nhận biết vậy đó bạn.
Ừm. Ừm hứm. Ừm, hợp lý. Ừm, đúng rồi, một cách rất là hay ha. Đế để kiểm tra xem là có phải là tất cả các em ở trong lớp của mình đã có thể hoàn toàn nắm được những cái phần cơ bản hơn chưa? Để mình có thể chuyển sang những cái phần nâng cao tiếp tục đó nhỉ? Wow! Một người giáo viên vô cùng là tận tâm và cũng vô cùng là tâm huyết với nghề luôn đó bạn ơi. Ô, ngày hôm nay nha, cũng rất là cảm ơn bạn đã có thể là chia sẻ những cái cách làm, những cái cách giáo viên về cái nghề dạy học của bạn rất là hay về các em học sinh này. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Đúng rồi nè. Ừm. <laughs> Ờ, ô kê cảm ơn bạn nha. Ừm. Ừm. Ô kê, mình cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay đã lắng nghe mình chia sẻ về cái cách là mình giảm thiểu cái bài tập về nhà mà vẫn đảm bảo tiến độ cho học sinh, nha. Ừm. Bái bai bạn.
Tạm biệt bạn. Bái bai. Ừm.
Ừm.